Ouais, très bonne idée pour le coup, heu, l'emploi du temps progressif, ouais. Pour éviter de trop me brusquer et quand même, d'avoir une discipline, même dans la gestion-même de l'emploi du temps. Je pense que c'est non, ça va m'aider, heu, d'avoir une discipline de base et ça va m'entraîner à avoir la discipline, une fois calé, d'avoir une petite routine matinale, ouais quelque part. Hem, aussi je me pose la question de enfin, j'ai pas forcément de plaisir à aller à la salle et j j'y vais, parce que je sais que c'est bien pour la santé, tout ça. Mais je pense que, j'ai besoin quelque part peut-être d'un peu de motivation, de de d'objectifs à à me fixer qui pourraient m'aider, quoi.
Ouais. Mmh mh. Ouais. Ouais, OK. Ouais, c'est est-ce que tu vises en général, en en quand tu parles d'objectifs, un un a un, je sais pas, un certain poids, un certain physique à avoir, un certain, heu c'est quoi, du coup, tes objectifs en en général?
Non, c'est c'est vrai

Ouais, c'est ça je le ouais.
Heu, parce que tu n'as plus de de travail, ouais, du coup? Heu, alors c'est quoi, du coup, t que tu appelles, heu, «ne plus avoir de rythme»?
Mmh. Beh, c'est vé déjà le sommeil, <chuckles> je je dors, heu, enfin, je dors bien, <chuckles> je dors suffisamment, mais pas aux mêmes horaires. C'est à dire, je me couche un peu, heu, au feeling, heu, quand je suis fatigué. Des fois je suis fatigué même à 19:00, allez, je vais me coucher à vingt-et-une heures. Et des fois je peux traîner et je traîne d'ailleurs, très souvent le soir, à regarder Netflix ou à faire une partie, heu, de jeux vidéo, heu, jusqu'à 01:00, 02:00, surtout si j'ai des camarades qui sont connectés. Enfin, on va traîner tard et dans ce cas je vais me lever à 11:00 alors que la veille je m'étais levé à 08:00 du matin, enfin j'ai aucune stabilité, aucune discipline là-dessus quoi.
Ouais. Mmh mh. D'accord. Ouais. Aha. OK. Ouais OK, je comprends, ouais. Donc, heu, tu dis ça et alors que ah ouais, effectivement à l'époque où tu avais un un un emploi, tu tu avais, du coup, moins de temps libre, mais tu arrivais à trouver le temps du coup d'aller à la salle.
Mmh.